Ja, das ist ja schon mal zumindest cool, dass du die Kerzen wenigstens auch anmachen konntest. Und, ähm, a also vielleicht könntest du noch mal 'n bisschen genauer auf das Rezept, sage ich mal, eingehen. Also, du hattest ja auf jeden Fall schon genannt: Okay, da kommen 'n paar Kräuter rein, werden gestopft, äh, Äpfel, Zwiebeln. Ähm, dann gibt's da manchmal auch Kartoffeln mit dabei, auch Rotkohl. Ähm, gibt's da noch so 'n paar weitere Aspekte? We wie sieht's mit den also, Getränke ist dann meistens dann Glühwein, wie du ja schon meintest. Ähm, gibt es denn noch so 'n paar weitere, sage ich mal, Dinge, auf die man achten muss bei diesem Rezept?
Ähm, ja, auf jeden Fall muss die gut durch sein, darf aber nicht zu heiß sein, äh, im Ofen. Also, ich bin da s vielleicht kein Experte, ich habe immer nur so da das, was ich gesehen habe von meiner Mutter, aber die Gans, die war schon groß. Also, so für 12, 13 Personen, so Pi mal Daumen, 5 kg würde ich schon sagen, ja, hatte die. Natürlich dann klassisch erstmal sauber machen, ne, gewisse Sachen, Innereien rausholen. Hm, dann musst du die, äh, einölen mit so 'nem Pinsel. Das hat die immer gemacht. Ja, klassisch natürlich. Salz, Pfeffer obendrauf, ne? Was war dann noch? Äh, Äpfel, ganz wichtig, also, so 2, 3, je nachdem. Zwiebeln kannst du mit reintun. Manchmal kann man auch 'ne Orange nehmen, aber also, das ist nicht so ganz mein Fall, muss ich sagen. Die Orange, die, äh die habe ich nie angefasst. Ja, und natürlich, äh, Gewürze, ne? Majoran, ganz wichtig. Thymian auch. Thymian kann man gerne auch so 'n bisschen mehr nehmen. Ähm, und so 'n bisschen Brühe, also, entweder Wasser oder Brühe, ne?